Eh, ano naman yung mga praktikal na paghahanda at hacks niyo para maging maayos, pero hindi magastos? May ginagawa ba kayong mga tipid tips <chuckles> kumbaga.
Hmm. Siguro sa tipid tips, siyempre bibili naman sa mga ano, sa sa palengke. Parang kung ano lang naman yung presyo dun. Hindi naman kasi kami bumibili ng pang maramihan. Pero siguro kung ano yung talaga naka-budget, nakalagay na budget dun dun yun lang talaga yung oo, yun talaga yung, ah, yung masusunod, eh. Tapos para naman hindi naman masayang yung mga pagkain din, kung may mga nag-uuwi din naman na mga kapatid or di kaya kapag hindi talaga naubos kasi sayang naman, ah, nilalagay sa ref and then kinabukasan, tatawagin ulit yung mga ah kapamilya namin, na kapitbahay lang din. Tapos kami-kami lang din yung mga magsasalo-salo para hindi naman sayang din yung mga, ah, sa pagkain. And sa space naman siguro hindi naman namin kailangan ng parang engrande na event place. Sa bahay lang kami talaga nag-aano, nag, ah, nagse-celebrate, oo.
Mm. Hmm. Oo. Depende sa budget, mm. Tama. Oo, mga leftovers. Mm. Ire-reheat. Oo. Kaya nga. Mm. Ah, So, hindi kayo lumalabas sa ibang lugar, gano'n, kapag nagse-celebrate?
Mm, wala. Oo, walang balloons mm, tama. Walang balloons or any designs na nandiyan. Ano lang, yung pagkain lang talaga, yung presence ng mga kapatid, ah, yung presence lang din nung siyempre nung, ah, magse-celebrate, yung sila mama at papa, ganun lang kadalasan. Tapos magkakaroon lang din ng parang, um, Q and A, di ba? Mang-interview kung ano-ano mm, tanong din sa kanila, ganun lang. And masaya naman siya. Hindi naman kailangan talaga na grande, di ba? Kahit yung mga simpleng handaan lang kasama talaga yung mga, ah, importanteng tao, yung mga kapatid, masaya na yun.
Mm. Hmm. Mhm. Oo, mga tanong-tanong. Interview. Mhm. Kaya nga, oo. Mm, mm. Eh, may mga pagkakataon ba na nagkaroon kayo ng tension o hindi pagkakaintindihan tuwing pagtitipon? Paano niyo ito hinaharap para hindi ma-ruin yung selebrasyon, para hindi masira?
Hmm, ayan.